อืม ๆ ดังนั้นแล้วแบบว่า ถ้าเราจะโพสต์ อะไรอย่างเงี้ย ม ไม่ควรจะโพสต์ทุกอย่างที่เราคิดเนาะ ว่า ไหม คะ แบบเนี้ย? ควรจะคิดนิดหนึ่งในการโพสต์ คิดแล้วก็ไตร่ตรอง อา วิเคราะห์ก่อน อือ ๆ
อืม ก็คือ ใช่ เพราะว่า โลก cial สมัยนี้ มันไม่เหมือนสมัยก่อน มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ แล้วทำไมเขาถึง จะต้องแบบว่า เอ่อ ขอบัญชี social ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซา หรือการ เอ่อ สมัครงาน ก็แล้วแต่ แล้วจริง ๆ เนี้ย การแบบว่า การดูจาก social ที่บางคนอะ อย่างที่บอก หลายคนด้วย ไม่ใช่แค่บางคน ก็โพสต์ เรื่องจริง โพสต์ความจริง โพสต์ความเป็นตัวเอง แล้วก็ อ้างว่า
อะฮะ ใช่ ๆ อือฮึ ค่ะ อืม
"ฉันจะโพสต์อะไรก็ได้" social ไม่ใช่พื้นที่ของเราเนาะ มันเป็นพื้นที่ของใคร ก็ไม่รู้ ไปก็ เราก็ไปใช้พื้นที่ของเขาเหมือนกัน เหมือนเราไปตั้งบูทอะ
เออ อืม